Ừm. Ô kê. Vậy thì những cái ngôn ngữ khác á, bạn thấy nó có giống như khi mà bạn học tiếng Anh hông?
Ừm, thực ra thì không hề giống chút nào hết á. Mình nghĩ là cái văn hóa nó đã khác nhau rồi, thì cái việc mà nói chuyện học ngôn ngữ cũng như cách diễn giải cái ngôn ngữ á, nó cũng khác hoàn toàn luôn. Thì mình cũng thử nhiều, thì mình cũng có học thử qua tiếng Pháp, nhưng mà mới mình mới bản thân của mình không có giỏi về cái mặt tiếng Latin, cái chữ Latin của tiếng Pháp. Đó, thì mình cũng có cố gắng học và cũng nói chung là cũng học 2-3 năm, có thể là đạt độ <chuckles> đúng rồi, đạt ở cái mức độ mà sơ cấp thôi. Nhưng mà nó hông có cái tiến độ nhanh như là mình dự kiến á. Đó, thì sau đó thì mình cũng, ờ, chấp nhận cái thất bại đó, rồi mình cũng thử học sang cái ngôn ngữ khác thì mình học sang tiếng Trung.
Không giống hả? À. Ồ, có tiếng Pháp luôn. Tiếng Pháp khó lắm á. À. 2-3 năm luôn. Ờ. Vậy là bạn có bỏ cuộc hông?
À, thực ra thì lúc đó là có nha. <chuckles>
<laughs> Nhưng mà tiếng Anh là chưa bao giờ bỏ cuộc, đúng hông?
Mình chưa bao giờ bỏ cuộc môn tiếng Anh. Có nghĩa là mình chưa bao giờ bỏ cuộc trong cái việc học ngoại ngữ, nhưng mà mình có bỏ cuộc ở những cái
À. Trong việc cái ngoại ngữ nó đó là gì, đúng hông?
Không phù hợp. Đúng rồi, đó.
Ờ, rồi bạn chuyển qua tiếng Trung thì sao?

Vậy thì, à, ờm, để cho những cái bạn mà đang muốn bắt đầu cái sở thích này á thì bạn có những cái bước nào cần phải chuẩn bị hông?
Ừm, mình nghĩ cái bước cần chuẩn bị là chắc là mình sẽ hơi khuyên một cách chủ quan một chút, có nghĩa là bạn phải thực sự yêu th
Từ từ phía của bạn, à.
Ừm, bạn phải thực sự yêu thích nó thì bạn mới có thể dành thời gian ra để bạn học nó, tại vì không hề dễ. Mình nói thật là mình có năng khiếu học như vậy đó nhưng mà thật sự là học cũng không hề dễ. Có nghĩa là bạn phải dành thời gian ra bạn học từ vựng, học ngữ pháp và
Ừm. Ừm, từ vựng, ngữ pháp, ừm.
nha, thì bạn phải học cái cách mà viết những cái từ ngữ Hán ngữ á bạn, đó còn nếu mà Anh thì bạn bắt buộc phà phải học được những cái thành ngữ nè, hoặc là cách diễn giải một cách, kiểu như là, nó chuyên nghiệp nó
À. Nhiều cách ngữ pháp khác nhau nữa, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác luôn.
Ừm, vậy thì không biết là bạn có thấy là, ừm, làm sao để mình trau dồi được cái niềm tình yêu hông? Hay là mình phải tự xác định thôi, rồi cái gì mình hổng yêu thì mình sẽ hông bắt đầu với nó luôn.
Ừm.

Wow! Là bao lâu thì bạn bắt đầu nói được câu đơn giản?
Ừm, mình nghĩ là chắc lúc đó là khi mà còn tiểu học thì mình học cũng khá là nhanh, tầm đâu đó là vài tháng à, là đã có thể nói được những cái câu đơn giản rồi.
Cũng học nhanh. À. Vậy thì lúc đó người dạy cho bạn là người Việt hay người nước ngoài?
Lúc đó là thầy cô người Việt nha, nhưng mà mình có một cái cảm giác mình nhớ mãi luôn, có nghĩa là lúc đó mình đã có tiếp xúc với tiếng Anh rồi nè, nhưng mà sau đó thì khi mà mình có người thân từ nước ngoài về á, cái xong mình lại chị đó ngồi coi phim ở trong phòng, đó, thì chị ấy coi phim tiếng Anh đó bạn, nhưng mà tự nhiên lúc đó mình nghe, cái không hiểu, đó, thế là cái cảm giác lúc đó sợ không biết nào đúng rồi, nó rất là vi diệu với một đứa con nít với mình từ cái thời điểm đó.
Ừm. À, từ nước ngoài. À. Nghe hiểu được phim luôn. Rồi bạn có sợ người nước ngoài hông?
Ừm, cái này thì chắc là cũng có sợ theo cái kiểu là mình nói ra mà nói hông đúng á, cái xong người ta chê bạn.
À, sợ không đúng, sợ sai. Nếu vậy thì bạn, ờ, ờ, có thể kể cho mình nghe một cái lần mà bạn đã gặp và nói chuyện với người nước ngoài lần đầu tiên được hông?